Varmış, evet, birkaç tane varmış. Eee, ama bizim tercihimiz genelde Türk Hava Yolları. Şimdi, niye diyecek olursan, eee, ya, Türk Hava Yolları eee, 12 senedir yurt dışındayız ve eee, Türk Hava Yollarında ııı, ki mesela köfteyi özlüyoruz, yemeği özlüyoruz. Böyle gözlerimin dolduğunu biliyorum ben. Eee, bunun on on bir yılı Asya'da geçti ve uçakta böyle "Hoş geldiniz, merhaba" falan dediklerinde gerçekten, böyle, gözlerimin dolduğunu hatırlıyorum. O kadar özlerdim. Öyle bir bağlılık, eee, oluşmuştu. Ama tabii şu an fiyat politikası daha öncelikli baktığın zaman. Eee, çünkü gerçekten günümüzde, eee, hani ekonomik anlamda herkesin 2 kere düşünmesi gereken zamanları yaşıyoruz, değil mi?
Hıı. Hı hı. Niye? Hı hı. Hı hı. Hımm. Anladım. Anladım. Hı hı. Tabii. Hı hı. Evet. Hı hı. Doğru. Tabii, maalesef. Yani, özellikle, eee, dediğin gibi, işte, en çok para giden yerler otel, eee, konaklama. Artık şeyler de mesela çok pahalandı, eee, restoran fiyatları da çok pahalandı çoğu turistik yerde. Onun dışında müze giriş yerleri
Hı hı. Evet, çok! Tabii! Kendi ülkemizde bile çok pahalı. Hani, bunu da lütfen, eee, söyleyelim. Çünkü mesela ben şu an Türkiye'ye gittiğimde tatile gidiyor gibiyim ve gerçekten, eee, çok pahalı. Herkes aynı şeyleri anlatıyor.
Tabii, tabii. Tabii. Hı hı. Ben de 2,5 ay önce oradaydım, 3 ay önce. Eee, yani, şunu gördüm: eee, İspanya'dan normal bir hani, he hemen hemen aynı yediğim bir, eee, restoranda bir yemeği orada yediğim zaman, İspanya'dan daha pahalıya geldiğini gördüm. Biraz şey hissettim hani, "Ya kendi ülkemde niye bu kadar, hani, eee, pahalıya yiyorum? Hani, İspanya'da yiyeyim o zaman. Hani niye geliyorum buraya bu kadar zaman? Az geleyim o zaman." hani diye insan düşünüyor yani baktığın zaman.
Hı hı. Hı hı. Doğru, doğru. Yani, evet, insan çok şaşırıyor. Eee, bir noktada bu gezilecek yerleri seçerken, yemek yiyecek yerleri seçerken insanların bunları değerlendirmesi de gerekiyor. Bazen tek kişi de değilsin, ailece yapılan tatiller var. Eee, mesela ben çok maceraperest değilim tatil anlamında. Hani böyle konforu da seven biriyim. İşte, yemek açısından, eee, işte, zehirlenmeyeceğim, güzel yemek yiyebileceğim, merak ettiğim lezzetleri tadabileceğim, eee, yerleri çok önemsiyorum. Eee, hani, ona göre de bir araştırma yapıyorum. Eee Hı hı. Yani peki mesela dönem dönem, eee, bu evet, harcamalarımızı önceliklendiriyoruz. Eee, bazen de zorlukları da bir dikkate almak lazım. Hani, bir okuyoruz, araştırıyoruz, orada görüyoruz. Onlarla ilgili ne yaparsın?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hıı. Hı hı. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Tabii. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı.